هُم ب زي ما أنتِ قولتِ كده بالضبط، أنا الهدف الأساسي بتاعي -اللي أنا قُلت لِك عليه مش إن أنا أتعرف عليهم، أو إن هُم يفيدوني أنا كده كده الحاجات دي بتعرف بتوصِّلني مع الوقت واحدة واحدة. إنما لما يبقى معايا حد منهم، ب الموضوع بيبقى أسهل وبيوصَّل لي أسرع، فهو ده اللي كان بيعجِبني في الموضوع. بعيدًا بقى عن إن أنا كنت باقرَب منهم علشان أفيدهم في كل الحاجات اللي ناقصاهم، عايز أقول لِك بعضهم إنه ممكن يكون م منغلِق جدًا على أهله لكن منفتِح جدًا في الكلام معايا، اللي هو يحكِ لي مثلًا مشاكل عنده، بيحكي لي مشكلة نفسية وأحاول أحِلها له، يحكي لي مشكلة مع أصحابه ممكن أحاول أحِلها له. الحاجات دي باحِبها جدًا آآ يعني، واتعلَّمتها فعلًا من الناس اللي كانوا بيعاملوني كده. أنا أول ما نزلت القاهرة زي ما قُلت لك، زي ما اتعرَّفت على ناس كويسة جدًا، اتعرَّفت ع اتعرَّفت تاني أو إن أنا ممكن أكون اتأذيت من نفس من ناس تانيين، لكن ما انساش بعض الشخصيات اللي علَّموني حاجة كده. الموضوع ده كنت اتعلَّمته في جمعية رسالة، لإن أنا كانت برضه كنت دخَلت جمعية رسالة واتطوَّعت هناك، والمكان هناك است احتواني جدًا. آآ، كان في نشاط هناك اسمه نشاط الأخ نشاط الأخ الأكبر، نشاط الأخر نشاط الأخ الأكبر، ده كان بيتكلَّم عن إيه؟
إمم. حلو أوي والله. إيه بقى؟
كان بيتكلَّم إن إنِّك ت دايمًا إنِّك بما إنِّك شاب من 20 ل30 سنة، آآ، تصاحِب شاب صغير من 10 ل15 سنة.
إمم.
أو تصاحب تصاحب شاب أصغر منك، محتاجك جنبه. مش لازم ال الأخ الأكبر ده والطفل ده يبقى يتيم، مش لازم يبقى ي مش لازم يبقى مش م مح هو الرجل ده آآ، آه آه، لا، الراجل ده ممك الراجل شاب محتاج مساعدة، مش أكتر إنَّك تبقى جنبه كصاحبه، وهكذا. عايز أقول لِك في بعض الأشبال أخدتهم، هُم دو إحنا كنا بنسمِّيهم أشبال وإحنا كنا بنبقى الأخ الأكبر، الأشبال دول لما كنا بناخُدهم، أنا عايز أقول لِك بعضهم لحد النهاردة صحابي جدًا، وبيحض وحا يعني منهم اللي حضَر فرحي ومنهم اللي أنا باحضَر فرحه، دلوقتي اللي هو بيتجوَّز، و ومنهم اللي في بيني وبينه مع بيني وبينه معاملات مادية، لو اتزنَّقت أنا آه، وأنا ه أنا لو اتزنَّقت باكلِّمه، تخيلي أنا خ أنا خ أنا يعني مثلًا أنا ساعتها كنت حوالي 22 ،23 سنة، أخدت شاب عنده 13 ،14 سنة.
من الجمعية أو يتيم. والله يعني بجد حاجة جميلة، بجد يعني حاجة جميلة جدًا. إمم، أنت ال أنت اللي لو اتزنقت بتكلمه والَّا هو اللي لو اتزنق بيكلمك؟ هو
كنت أنا أخوه الكبير ومش ب أند لأ، دل أنا باكلِّمك دلوقتي، أنا أهو دلوقتي مثلًا في بداية آه، أنا الأخ الأكبر، وهو دلوقتي -ما شاء الله بيتجوَّز. باكلِّمك بجد، وممكن في بعض الأحيان وقت فرحي أنا جالي مخصوص، أنا باكلِّمك في عن أنا ب يعني أنا كنت فش كنت موجود في النشاط ده، كان في كان معايا مثلًا حوالي 15، 20 شبل، كلهُم كانوا بيحِبُّوني جدًا وبيتعاملوا معايا كويِّس. عايز أقول لِك حضَر منهُم حوالي 4 فرحي، 4 أو 5 حضَروا فرحي، وأنا فرحي في مدينة تانية خالص.
أنت الأخ الأكبر. <laughs> إمم، والله بجد حاجة جميلة. إمم.